Bánh Tây hả bạn?
Bánh cây. Hông, bánh cây của cây á, cái cây á, bánh cây.
Ồ! Bánh cây hả?
Ừm, là nó là một cái loại bánh của Đức và Nhật Bản, tức là, kiểu, hai cái nó kết hợp lại với hai hai ẩm thực của hai nước kết hợp lại với nhau, đó là, kiểu, giống như là nó cái hình dạng của nó giống như một cái cây, nhưng mà có nhiều lớp bánh xếp chồng lên nhau á.
Ồ! Ừm. Ừm. Wow, ngạc nhiên quá nhỉ.
Nhưng mà những cái những cái những cái lớp bánh đó thì nó sẽ được nướng riêng, giống như là hai lớp bánh khác nhau, nướng riêng hai loại, xong rồi xếp chồng lên.
Ừm. Ừm, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Ừm, ừm.
Ờ. Ồ, nó nó mình thấy người ta làm ở trên TV á, mà mình chưa bao giờ được thử, muốn đi tới Nhật Bản thì được thử cái đó.
Wow. Ừm, à, mà nhắc tới Nhật Bản mới nhớ nha, mình cũng muốn thử một cái loại, ờ, tráng miệng ở Nhật Bản mà mình chưa có cơ hội, bạn, ờ, có biết cái l ờm, Nhật Bản nó hay là mấy cái bánh mà hình hoa này nọ đó bạn, gọi là, ờ, Wa Wa Wagasa thì phải, đúng hông?
Có, có mình biết. Ồ! Ồ, hình như mình có nghe tới cái tên này rồi.
Đó. Ừm, là nó làm hình mấy cái bánh mà hình bông hoa rồi trang trí rất là đẹp luôn đó, nhìn rất là bắt mắt luôn, mình hông biết là bạn có thấy cái đó trên mạng xã hội chưa?
Ừm. Ồ. À. Mình không thấy trên mạng xã hội nhưng mà mình thấy ở sân bay Nhật Bản, mình đi tới sân bay Nhật rồi và mình thấy người ta bán nhưng mà chưa có dịp mua.
Ồ! Ừm. Ồ. Ừm, bạn có bạn có thấy là là cái món đó nó hấp dẫn hông?
Nhìn nhìn rất là đẹp nha, nhìn trang trí rất là đẹp mắt luôn ấy. Ừm, chắc ăn là cũng ngon á.
Ừm, Yeah, nên chi là mình cũng thắc mắc là cái hương vị của nó như thế nào nữa, mà bữa nào bạn đi ừm, bữa nào bạn đi Nhật Bản lại, bạn nhớ mua cho mình cái đó nha.
Ừm, mình cũng chưa được thử món đó. Ờm. OK luôn. OK luôn. <laughs> OK.
Ừm, cảm ơn bạn nha, ừm. Hôm nay cảm ơn bạn đã chia sẻ mấy cái, ơ, cái cái tráng miệng, ẩm thực tráng miệng của bạn nha, mình được mở mang tầm mắt nhiều lắm đó.
Ồ. Mình cũng, a, mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ, a, những cái, a, mà món tráng miệng c bạn thích và cũng, ừm, ừm, rất là bất ngờ khi mà có một, ờ, kỷ niệm không hay, không tốt về <laughs> món tráng miệng về các loại đậu.
<laughs> Yeah, nên là

Mình đã mình thì lại không có thích ăn với topping nhiều mà mình chỉ thích ăn original thôi, kiểu, nguyên thủy của của trứng bông lan trứng muốn như thế nào là mình chỉ ăn như vậy thôi.
Ừm. Ồ! Mà nguyên thủy của bông lan trứng muối là như thế nào vậy? Bạn kể cho mình nghe luôn đi.
Thì mình thấy là ừm hưm, kiểu, những cái người làm bánh á, người ta hay nói với mình á, làm thịt bông lan nè, coi xong rồi có trứng muối, có, ờm, cái kem gì đó mà nó ngọt ngọt, mặn mặn, ấy, xong rồi có xong rồi có á, gì ta, ờm, <tsk> có h chà bông đúng rồi, đúng rồi, chà bông tự tự nhiên quên tên. Tiếng đó là ruốc nhưng mà hổng phải ruốc ờm, chà bông xong rồi nói chung giờ mình, k bảo mình nhớ lại thì cũng hơi khó n nhưng mà ăn vào là biết liền đúng vậy, đúng vậy.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Chà bông nữa, đúng hông? Ừm. Ờ, nhưng mà đưa bánh cho ăn là ăn đúng hông? <chuckles> Yeah! Ừ, cũng giống như bạn kể vậy đó là thường mình làm cái món bánh này á, là mình bò hay bỏ phô mai, ờ, con bò cười lên nữa bạn, cùng với lại chà bông nữa ừm, nên chi là nên chi là bữa nào mà bạn làm thử đi tại vì cái món này nó cũng dễ lắm ừm, bạn chỉ cần có bạn có ừm.
Ờ ha tuổi thơ, tuổi thơ. Ờ, mình thì mình thì, à, làm thử, ơm, bánh flan á.
Bánh flan hả? Ô! Cái đó cũng là một cái ý tưởng hay đó nha! Mà bạn con trai mà bạn biết nấu ăn và là bạn khéo lắm á.
Ờ, biết flan. Ừm. Nói chung là thì nói chung là mình ở một mình thì, ờ, thèm thì phải tự lo thôi tại vì nhiều nó cũng cũng lười đi ra đường mua cho nên là thôi tự nấu. <sniffs> Ừm.
Ừm, bạn nói cũng đúng. <chuckles> Ừm, mà mà thường bạn làm bánh flan là bạn sẽ làm như thế nào? Bạn có thể chia sẻ bí quyết chút cho mình được hông?
Thì đầu tiên là mình, à, mình, à, lấy, á, lấy cái trứng để lấy lòng đỏ với lòng trắng, thì ờ mình muốn cái bánh nó đậm màu thì mình lấy thêm nhiều lòng, à, lòng lòng đỏ còn nếu mà còn không muốn đậm màu lắm thì là lấy mòng lòng, ừm, ít lại mòng ít lòng đỏ lại xong rồi là mình phải khuấy. <sniffs> Thì vừa khuấy lòng đỏ với lòng trắng lại với nhau á, thì mình phải khuấy đều tay
Ồ! Ồ! Thì ra là như vậy. Ồ! Ừm. Xong rồi có bỏ đường hông bạn? Ừm.
Có, ừm, mình có bỏ đường, bỏ sữa đặc, bỏ sữa tươi
Ừm hưm bỏ sữa đặc hưm ồ!
rồi, à, nếu mà ví dụ, giống như bạn muốn biến tấu, muốn thêm sô-cô-la hay là muốn thêm cái gì đó ừm.
Ừm hứm ồ! Sô-cô-la hả? A! Mình bỏ trà xanh vô được hông bạn? Tại dạo này á, cái matcha nó đang, a, hot lắm đó.
Ừm, mình không biết nha, mình chưa thử, chưa dám thử. Mình cũng thích trà xanh lắm nhưng mà mình chưa dám thử. Thì cái khi mà bạn khuấy á, bạn phải khuấy một theo một chiều nhất định luôn, tức là khuấy mãi theo một chiều nhất định cho nó rất là đều và không được để cho có bong bóng.
Ừm. Ừm. Ồ! Ồ!

Hello!
Ồ! Hello bạn!
Mình chào bạn, hôm nay ngày của bạn như thế nào?
Chào. Ừm, ngày hôm nay của mình thì cũng hơi bận rộn ấy, tại vì, à, mình, à, đi làm từ sáng rồi bây giờ mới về, mới về chắc được nửa tiếng. Hôm nay, ưm, ngày của bạn này sao?
Ừm. Ồ, wow! Mình hả? Mình cũng vậy, mình cũng đi làm xong rồi cũng, ờ, về nghỉ ngơi, đang chuẩn bị ăn tối, với lại, ờ, đang, a, có một món tráng miệng làm mình rất là thích. Bạn có thích ăn tráng miệng hông?
À, à. Ồ, có chứ, mình, à, mình thích, a, ăn đồ ăn, a, kiểu, món chính, nhưng mà, ừm, khi mà ăn món chính xong rồi thì mặc dù là có no cỡ nào thì vẫn phải để một phần bụng nhỏ cho món tráng miệng.
Ừm. Ồ! Wow! Bạn giống mình y chang luôn đó, đặc biệt là mình mình không thể nào mà ph ờ, giống như là, bỏ qua cái món tráng miệng của mình vậy. Kiểu giống như là ừm hứm, kiểu, giống như nó là một ừ.
Đúng rồi. Không nha. Kiểu, giống như đi ăn nhà hàng á, lúc nào cũng bắt bắt buộc là phải có một phần nhỏ.
<laughs> Ờ, đúng rồi đó. Kiểu, giống như là tự thưởng cho bản thân một cái, ờ, quả ngọt sau một ngày làm việc mệt mỏi, đúng hông bạn? Ừm.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà món tráng miệng bạn thích nhất là gì? Bạn nói trước đi, xong rồi mình sẽ nói của mình.
Mình hả? Ờ, thường hả? Trời ơi! Món tráng miệng thế giới tráng mịn của mình là bao la luôn, từ, à
Bao la nhưng mà bắt buộc là mình phải chọn một món trước tiên thích nhất luôn, ừ.
Chọn một món hả? Ờ, mình thích nhất là cái món, ờ, cái món pudding sữa của người Ý á, ờ, nó được gọi là panna cotta đó, bạn có biết món đó hông? Ừm.
Ồ, vậy á hả? Ồ, biết, biết, biết. Mình cũng thích tráng miệng Ý lắm á! Cái món mình định kể cho bạn cũng là, ừm, về Ý luôn.
Ồ! Bạn có thể kể cho mình nghe cái món đó được hông?
Ờm, cái gì? Món tráng miệng mà mình thích nhất nha là tiramisu.
Ừm. Tiramisu hả? Ồ! Cái đó là xuất xuất thân từ người Ý hả bạn?
Ờ. Đúng rồi. Nó là món ngọt đến từ, ờ, nước Ý. Kiểu, nó kết hợp giữa, ơ, ờ, kem gì đó, mascarpone hả? Mình không không nhớ cái tên kem, nhưng mà mascarpone gì á, với lại là, ờ, cà phê nè, cà phê espresso, với lại ca cao.
Ồ! Ừm. Ừm. Ồ, wow! Ừm, ủa, cái bánh đó có cà phê như vậy bạn ăn vô bạn có mất ngủ hông?
Ừm. Ờ, thực ra là cái phần mà cà phê của tiramisu á thì nó không có đủ mạnh để làm cho mình bị mất ngủ đâu. Thiệt ra là bởi vì là, ừm, nó có kiểu, nếu mà bạn biết cách làm tiramisu á, thì bạn sẽ căn được giữa ngọt, béo, đắng, để làm cho nó cân bẳng ấy.
Ừm. Ồ! Ừm hứm. Ồ! Ồ, bạn nói cũng đúng ha. Tại vì thường mấy món trang miệng thì nó đâu có, kiểu giống như, nó làm cho cơ thể mình thoải mái hơn, chứ đâu phải là nặng đô về một thứ gì đó, đúng hông bạn?
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà panna cotta á mình nghe nói cũng dễ làm, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ờ, cái đó giống như là được mệnh danh như là chè khúc bạch của Việt Nam mình vậy đó bạn. Bạn có bao giờ yeah, nhưng mà, ờ, cái cách làm của nó thì hơi, a, khác một chút. Ừm.
Ồ! Vậy luôn á hả? Hơi ờ, ờ, tại vì của nước ngoài mà, chắc là cũng khác với lại, ờ, ẩm thực của Việt Nam quá ha.